آه طبعًا، آمم ما يعني زي ما قُلت قبل كده تلاقي مثلًا ال الأهل أو الأصحاب، إنهم دايمًا بيتصلوا مثلًا بيّا في كلّ وقت، و و وعايزيني أرُد على طول، حد مثلًا عنده مشكلة بيبقى متوقّع مِنّي إن أنا متواجدة معايا عشان أحلّها له، آآ حد مثلًا بيطلب مِنّي أي طلب فمتوقع إنه مش هاقول له لأ على حاجة.
ياه!
هابقى متاحة.
ده وأنتِ صغيّرة كانوا بيطلبوا منِّك طلبات؟ <laughs> تمام، <laughs> يعني
<laughs> آه طبعًا، أشتري حاجات مثلًا من السوبر ماركت اللي جنبنا والّا حاجة. <laughs>
آه، تمام، <laughs> هُم كانوا يعني دي كانت بتبقى مشاكلِك ال طَب خ خلّيني أسألِك يعني
طبعًا، دي مشاكل الطفولة كلّها، آه. <laughs>
هل أنتِ مرّيتِ بموضوع إن أنتِ مثلًا تبقي في المدرسة، ولسّه مثلًا عارفة زمايلِك في الفصل، هل حسّيتِ آآ إن في ممكن حد يتدخّل، يسألِك أسئلة ب يعني مثلًا والدِك بيشتغل إيه؟ آآ أنتِ طيب الموضوع ده كان بيضايقِك والّا أنتِ عادي خالص ما كانش عندِك أي مشاكل إن أنتِ تقولِي أي حاجة عن حياتِك الشخصية؟
إمم. طبعًا. دي دايمًا بتحصل لي، يعني في كلّ مراحل حياتي، دايمًا يعني أمّا وصلت المد في المَدّرسة يقعدوا برضه يسألوني أسئلة كده، اللي هو باباكِ بيشتغل إيه، مامتِك بي تشتغل إيه؟ طَب باباكِ عنده كام سَنة؟ مام يعني أسئلة أصلًا تافهة تحس إن هي مش هتفيد حد، بس هُم بيبقوا وعايزين يعرفوا وخلاص.
إمم، تمام. بالضبط، آه، ما لهاش علاقة ب آه، طَب خلّيني أسألِك أنتِ في الوقت ده، إيه إحساسِك وكنتِ بتعملي إيه؟
بالضبط، كنت باضايِق طبعًا. يعني أنا كنت باتضايق أوي، وبس كُنت باجاوب، يعني ما ما كنتش ما كانش عندي حتّة إن أنا أحرج حد، فكان أي حد بيسألني أي سؤال كنت باجاوبه عادي جدًا، بعدين باتضايق بقى إن أنا جاوبت، أقعد أقُول لأ ما كانش ينفع إن أقُول مثلًا كذا، ساعات حتّى الناس بتسألني عن تفاصيل مثلًا زي أت كلتِ إيه؟ أو اتغدّيتِ إيه؟ أو هتتغدّي إيه النهارده؟ <tsk> أو اتغدّيتِ إيه إمبارح؟ فباحس إن هي أسئلة برضه شخصية أوي ما ينفعش إن حد ي يخترقها.
تمام. اهم. تمام. اهم. آه، هو هيفرِق معاه إيه يعني إن هو يعرف، تمام، طَب خ خلّيني يعني أسألِك أنتِ في الوقت ده، أنتِ قُلتِ لي طبعًا خبرتِك مع مَر السِنين بتزيد، يعني أنتِ مثلًا خبرتِك في ابتدائي غير إعدادي غير ثانوي غير لمّا اشتغلتِ، ف طيب، خلّيني أسألِك السؤال دوّة، أنتِ في الوقت ده كنتِ بتقولِي إن أنتِ بتجاوبي وأنتِ متضايقة، يعني حاسّة إن هو المفروض السؤال دوّة ما يهموش، مش هيفرِق في حاجة، طَب أنت ممكن تسألني مثلًا أنا باحب مادة إيه، أنتم زمايل في ال في الفصل يعني، طيب أنتِ إمتى يعني هل في اعدادي حسّيتِ إن أنتِ خبرتِك زادت، مش يعني مش زي دلوقتي طبعًا بس يعني، كانت أحسن من ابتدائي، والّا كانت برضه نفْس النظام؟
أ بالضبط. إمم. بالضبط.